Nếu mà khách tới nhà mà chỉ thông báo trước vài tiếng thì theo mình nghĩ là đầu tiên mình sẽ đi dọn cái phòng khách, cho nó gọn gàng, <laughs> nó sạch sẽ trước, với lại dọn cái phòng vệ sinh mà chắc chắn là khách sẽ sẽ vào. Đó, hai cái đó là phải dọn cho nó gọn gàng, cho nó thơm tho trước nè. Sau đó thì có thể là mình sẽ đặt đồ ăn, vì mình nghĩ là không thể nào mà nấu kịp trong vòng, ừm, phút chót như vậy được. Ờ, có thể trong nhà có cái gì mà cảm thấy có thể chế biến nhanh, ví dụ như là những cái món giò chả hoặc là cái gì hấp lại kịp thời thì mình hấp, rồi mình bắt một cái nồi cơm. Sau đó thì mình sẽ gọi vài món mà mình cảm thấy ngon, mà gia đình mình thường hay ăn á, mình sẽ sẽ mua hoặc là mình sẽ order tới nhà, thì mình nghĩ đó là cái cách mà tiện lợi nhất mà nhanh nhất.
Chắc chắn luôn. Ừm. Công nhận nha. Hợp lý.

Ừm, đúng rồi. Thực ra nếu mà những cái vị khách mà đối với mình nó quan trọng á thì, ừm, nghĩa là cái cuộc viếng thăm đó nó sẽ có một cái, ừm, tác động gì đó tiếp theo. Ví dụ như là cấp trên, hay là khách hàng quan trọng rồi gì đó, thì có thể họ tới họ viếng thăm để là đặt ra một cái cái mối thân tình, hoặc là một cái sự, ờ, gần gũi hơn để mà đi tiến tới một cái gì đó nó nó tốt hơn cho mình trong tương lai. Thì cái cuộc, ừm, cái cuộc chuẩn bị nó nó đáng nó đáng để mình chuẩn bị để mà mình tạo ra cái bầu không khí, mọi thứ nó thoải mát nhất, nó thân tình nhất để mà nó đạt được cái cái kết quả của cái cuộc gặp đó. Còn nếu mà ví dụ như là cái cái khách tới nhà là bạn thân là là người thân trong gia đình thì mình nghĩ chỉ cần nó ấm ấm cúng và nó vui vầy là được rồi, nó không cần phải trang trọng. Đúng rồi, nó thoải mái là được rồi. Ừm.
Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi, nó thoải mái là được rồi.

Cũng hơi căng ha. <chuckles> Cho nên á chắc là mình cũng phải, a, hỏi á. Thường á, ừm, nếu mà mình chuẩn bị món ăn cho những cái người mà mình chưa biết á thì mình cũng có hỏi nha, mình nói là "Dạ, anh thường anh chị thích ăn gì em chuẩn bị?" Cái, kiểu như, mọi người nói: "Ăn gì cũng được, tới thăm chơi là vui thôi mà" mọi người hay nói kiểu vậy l lịch sự đó, cái, mình nói: "Hông, em hỏi thiệt á, thôi em làm hải sản nha, em làm vài món hải sản ăn nha." Thì mình cũng hay dò dò vậy, cái, người ta nói: "Hông, hông, hông, bị dị ứng hải sản", rồi hiểu luôn. Đó, là mình cũng hay có cái cách đó, hoặc là ví dụ như sếp mình, à, "Chị ơi, hôm nay em chị tới chơi ấy, em sẽ mời chị ăn, à, món này món kia nha", cái, chị nói: "Ô, món đó chị thích lắm" hoặc là, ờ, chị sẽ nói là "Món món gì chị ăn cũng được", thì mình hiểu là cũng ổn ổn đấy. Mà nhưng mà nếu mà lỡ mà bị dị ứng, hoặc là chị nói: "Hông, chị hông ăn được cay, chị hông ăn được đồ sống", thì gì đó là mình cũng biết thì thường chắc người ta họ cũng sẽ nói chứ. Ờ, chứ chứ bây giờ mình mình đã ngỏ ý với họ mà họ nói, xong rồi tới họ không ăn thì cũng kỳ, mình nghĩ đó cũng là một cái cách để mà mình thăm dò đó.
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừ, đấy, hay, hay. Đúng rồi.